Ma sai che, ehm, di preciso, mhmm, non credo, ehm, perché il diciamo, si chiamava, tipo, la Famiglia Carotini il il peluche, però non ho mai saputo quale fosse il nome originale. So che è nato così, Milla e quindi è andata avanti per un bel po'.
Ah, okay. <chuckles> Mh-mh, okay. Ma tu, magari ti capita di fare qualche ricerca per vedere, ehm, le campagne, non so, magari di marketing dell'epoca, qualche pubblicità, ehm, di di quando li li davano con i punti oppure non l'hai mai fatto?
L'ho fatto perché in un momento avevo quando an era ancora visibile l'etichetta del del maschio, diciamo, quello che è diventato Millo, ovviamente, perché era il marito di Milla. <laughs> Ehm, avevo avevo cercato e avevo trovato qualcosina, diciamo, le immagini originali, poi, però, ho cercato più di recente e non lo trovo più, quindi immagino che in qualche modo siano spariti un po' dall'internet e e quindi un po' un pezzo di antiquariato anche. <laughs> Di poco valore.
Mh-mh. <chuckles> Certo, di conseguenza. <chuckles> Mhmm. Okay. <chuckles> P potresti provare ad andare, sai, quel programma, Cash or Trash in cui fanno vedere questi oggetti di collezionismo, vengono valutati. Ci hai pensato mai di di fare qualcosa del genere? Magari, non il programma, però, se fosse u effettivamente un pezzo da collezionismo e e fosse ben prezzato, ci penseresti mai a a venderlo?
Esa No, assolutamente no. Cioè, magari, il marito sì, lei no.
Mh, okay. Il marito, sì, sì, no, dicevo il marito, assolutamente. Millo, non Milla.
Infatti, il marito, possibile. Possibile, il marito, sì. Lei <chuckles>
<chuckles> Poco utili i mariti in questo caso.
Ma sì esatto, cioè cosa a cosa ci interessa? Anche perché è lì che fa un po', diciamo da, mhmm
Ecco.
ehm, non boh, da da oggetto lì che appoggi da una parte. Sì, sì, poverino, ehm, invece lei ma assolutamente distrutta dalla vita. Ehm, ogni tanto la rappezziamo.
Mh, da fermaporta, diciamo. <laughs> Vabbè, certo. Mh-mh. No, vabbè no, io infatti mi riferivo proprio a lui. Lei non te l'avrei toccata, assolutamente. <laughs> <sniffs>
<laughs> No, lui sì, dai, penso penso di sì. Ehm, invece
Mh. Te ne libereresti, cioè non non è così i tanto il valore affettivo verso di lui. <chuckles>
Allora, me ne libererei per un prezzo adeguato. Non me ne libererei così con tranquillità. Anche perché, in realtà, uhm, ci sono state 2 occasioni importanti in cui avrei voluto separarmene. Ehm, la prima volta è stata quando è morta mia nonna e avrei voluto, diciamo, inserire lui all'interno della bara.
Okay, mh-mh. Mh-mh.